Ừm.
Bạn thì sao? Ngoài cái việc chơi thể thao bạn có sở thích gì không?
À, ờ, ngoài chơi thể thao á
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm, ừm, bạn có sở thích gì nữa? Sao, sao? Ừm. Ừm, ừm.
Mình nghĩ là mình, à Nói về sở thích thì chắc là hồi mấy cái, à, nghe nhạc, xem phim, ờ, chơi game rồi thì mình nghĩ là mình thích du lịch.
Sao sao, cái gì? À há, à há. À, du lịch, ô kê, cũng là ý hay hè, du lịch thì mình cũng nghĩa là thường thường bạn đi du lịch một mình hay là đi du lịch với lại bạn bè người thân?
À, mình đi du lịch với lại bạn bè, mình, ờ
À, cậu đi với bạn bè, ô kê, ô kê. Thì mình cũng thấy là hay tại vì mình đi du lịch với lại nhiều người á kìa, thì không những là, gọi là, tiết kiệm chi phí nè, mà còn, kiểu là, gọi là, sao ta, mọi người có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, đúng hông? Tức là khi đi du lịch á, mỗi người phân công nhiệm vụ này, người này làm cái này người này người làm cái kia thì nó cũng, gọi là, có những trải nghiệm rất là đẹp mà kỷ niệm đẹp nè, khi mà bạn nhớ lại thì có thể có câu chuyện mà kể lại nói lại với nhau, ừm, khá là hay. Ừm hứm. Bạn có thường xuyên đi du lịch hông?
Ừm. Tổ chức. Ừm. Ồ, thì chắc, ừm, 1 năm chắc, ờ, 2-3 lần thôi à.
Ừm hứm. À, 1 năm 2-3 lần thôi à, ừm hứm, ừm hứm, cũng không nhiều lắm nhưng mà nghĩ là khá là đủ để mà có thể là như, kiểu, bạn khi đi học thì mình nghĩ là áp lực cuộc sống nó có nhiều quá hay không? Hay là bạn đi du lịch kiểu như là đi, à có hả?
Ừm. Ờ, có. Mình đi, ờ, du mình đi du lịch là chỉ để, ờ ờ, mình đi để mình kiểu mình xả stress xả hơi sau những cái ngày mà mệt mỏi ở thành phố, đi, ờ, trải nghiệm những cái không khí ở những nơi khác, rồi, ờ, đồ ăn phong cảnh, à, mình thích chụp chụp ảnh nữa cho nên, kiểu, ơ <tsk>
Sao, sao? Để nâng Ừm hứm, ừm hứm, ừm hứm. Cũng đúng, à há, đúng rồi, đúng rồi, kiểu như vậy. Ừm, ừm. À há, à há. Ừm, ừm. À, bạn có sở thích chụp ảnh nữa, ừm hứm. Khá là hay. Ừm, hoàn toàn đồng ý là, kiểu, mà đi du lịch ừm, lâu lâu đi du lịch à ha, lâu lâu đi du lịch để mà kiểu mà, gọi là, gác bỏ, gọi, một phiền muộn trong cuộc sống hàng ngày đi mà để du lịch để trải nghiệm mà để thư giãn thì mình nghĩ là hoàn toàn đồng ý luôn, kiểu, lâu lâu mình cũng như vậy mà, kiểu, lâu lâu những ngày lễ Tết chẳng hạn nè, có những chuyến đi với gia đình, ừm hứm, để tự thư giãn, ừm hứm.
Đó là Nó giống như, kiểu, một cái bộ sưu tập á. Ồ.

Bạn đi với gia đình n ơ, bạn đi với gia đình nhiều hông?
Ừm, thường thì mình sẽ đi với đình. Ờ, để mà nói thì hồi xưa á, hồi xưa mình còn trẻ thì mình đích đích thích đi một mình nhiều hơn, kiểu, mà đi một mình, kiểu, cảm giác là tự do kìa, làm gì làm đâu ai quan tâm đâu. Rồi cũng dễ, kiểu, muốn đi đâu thì đi rồi chỉ cần không có kế hoạch gì cả, cứ thích là đi thôi. Nhưng mà hồi x nhưng mà, ưm, bây giờ thì lớn rồi, như kiểu là, thành muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cho nên là chỉ s nếu mà đi sẽ đi với chủ yếu là đi với gia đình.
Ừm. Ừm. Ờ. Càng lớn là càng muốn dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn đúng h đúng rồi.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Kiểu như bạn, ai cũng như vậy, mình nghĩ là ai cũng như vậy thôi. Không phải mình riêng mình đâu, càng lớn thì càng biết quý trọng thời gian bên gia đình nhiều hơn so với việc là hồi xưa khi mà bạn muốn, kiểu, mà muốn tự do, đó, kiểu như vậy.
Ừm.
Ừm hứm, bạn thì sao? Bạn có muốn đi du lịch nhiều hông hay là bạn, ừm, đi du lịch một mình thích đi du lịch một mình hơn?
OK. Ồ. Mình, ờ, mình thấy, kiểu, nó nó là bốn mươi sáu mươi á. Ờ, nếu
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm, sao, sao, sao? Ừm, ừm, 40-60 hả? À há. Ừm, sao?
Mình chỉ muốn mà cảm giác, ơ, là mình hơi hơi khó tiếp xúc với lại những người không thân á, cho nên là mình sẽ nếu mà được đi với gia l đi du lịch với gia đình, mà chỉ đi với gia đình thôi thì mình rất là, ờ, mình mình mình rất là sẵn sàng. Nhưng mà, kiểu, nếu mà có bạn bè của ba mẹ hay là người, à, người ngoài á, thì mình sẽ, kiểu <chuckles> ờ, mình hông thích đi lắm.
Ừm hứm, ừm hứm. Hơi khó tiếp xúc. À há, không thân, à há. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, thì sao? À, chỉ đi với gia đình thôi, đúng không? Thì bạn sẽ b đi được. À há, à há, chứ còn À. Ừm hứm, ừm hứm. <laughs> Không thích à? <laughs> Nhưng mà mình nghĩ là, ừm, mình họ cũng, gọi là, sao ta, cũng mình nghĩ là một s như vậy cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyến đi của bạn đâu hè, kiểu, bạn có thể là vừa đi bạn đi với gia đình. Nhưng mà, ờ tức là mình nghĩ là họ dẫn theo bạn bè tức là khi ba mẹ bạn dẫn bạn bè theo thì mình nghĩ là cũng có con cái nữa, kiểu, đúng hông? Thì mình nghĩ là có những người cùng thế hệ thì cũng dễ nói chuyện mà, đâu đến nổi, kiểu, là không có <chuckles> ngại đâu. Ừm hứm.
Ừm. Ồ, mình nghĩ là chắc cái này nó liên quan tới việc, ờ, hướng hướng nội, hướng ngoại hơn. <laughs>
Ừm hứm. Hướng nội, hướng ngoại hả? À, OK, OK. Cái kiểu bạn hơi thích, ờ, sao ta ờ, bạn không thích mở lòng với những người lạ à, kiểu, như vậy à?
À, mình hơi, a, hướng hướng nội so với đối với những người, à, lạ á. Nhưng mà thân quen thân rồi thì mình mình, à, mình nói nhiều. <chuckles>
À há, à há. Ừm, ừm. Ừm, thân thì mới nói nhiều, ờ, <chuckles> cũng đúng, cũng đúng. Kiểu, ơ, sao ta, hồi xưa mình cũng kha khá, kiểu, kiểu, giống bạn đó. Kiểu, mình cử mà nếu mà người lạ thì mình cũng hông thích nói chuyện lắm. Nhưng mà, kiểu, lâu lâu, kiểu, càng lớn đi, thì càng thấy cái việc mà mở rộng giao tiếp á, cũng rất là quan trọng, khi mà bạn cũng biết nhiều người hơn, quen biết nhiều người hơn nè, lâu lâu bạn có thể nói chuyện, có thể, ờ, học hỏi từ họ nhiều hơn, đó. Thì cũng là một cái cách là hay để mà mẹ mình nâng c nâng cao cái, gọi là sao, cái sự phát triển của bản thân mình chứ, thay vì mình, kiểu, mà hướng nội cứ thấy, kiểu, người gặp ai cũng rụt rè như vậy thì cũng mình cũng hông nên. Ừm hứm.
Ừm. Ừm. Ờ, mình, ờ, cũng đang cố gắng để thay đổi về cái mặt đấy. Ờ.
Ừm, ừm. OK, thôi mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều, ừm hứm. Chúc bạn một buổi tối tốt lành nha. Ừm, ừm, cảm ơn bạn. Bye bye, bye bye.
Sao? Rất vui được nói chuyện với bạn. Kê, cảm ơn bạn. Bye bye.

Ờ, thì mình nghĩ đó là, kiểu, cái máu, ơ, máu ăn thua ở trong thể thao á.
Ừm hứm, ừm hứm. À, máu ăn thua ở trong thể thao à? Ồ, hay ta! Nhưng mình thì ghì mình lại không có máu ăn thua nha, tức là mình thì cũng ng ngoài việc tập gym thì mình có đi đá banh, đề đá binh với lại mọi mọi đồng nghiệp ở công ty á, kìa. Thì bây giờ mọi người cũng, gọi là, già rồi với có tuổi á, thành ra bây giờ mọi người chơi chủ yếu là đi chơi đá, mà đá đổ mồ hôi chứ còn, kiểu, mà khi mà đi, kiểu, đá kêu mà mọi người đi đá ăn thua chắc không dám đá luôn á. Ừm hứm, kiểu, sợ chấn thương á, kìa, ừm hứm.
Đúng rồi. Ừm. À! Thực ra, á, thì cái
Ừm hứm. Ừm hưm.
Mình cũng không phải, kiểu là, đánh đánh sống chết để thắng á. Thì, kiểu, ờ, mình sẽ hướng tới cái việc mà thể hiện tốt hơn là ở trong trận.
Ừm, ừm, ừm, sao, sao, sao? À ha, à há. Ừm, ừm. À, đúng rồi, tức là, làm sao mình tức là bản thân bạn coi là mặc dù mặc có thể bạn có thể thua đi chăng nữa nhưng mà nếu mà bạn thể hiện tốt nhất thì bạn cũng có cảm thấy hài lòng với bản thân mình rồi, đúng không? Ừm hứm.
Ừm. À, đúng rồi.
Ừm, ừm, ừm, ô kê, ô kê, đồng ý. <inhales>

À, có. Ờ, mình thì mình học mình học mình đi học, ờ, đại học xa nhà, cho nên thì ờ.
À, cái này hay. Ừm, na, lại bị xa nhà ha. À, cũng khó hả, cũng khó khó khó để mà có dụ người thân đi cổ vũ, à ha.
Ừm. Chị, ơ, khi nào mình thi đấu xong thì mình sẽ gọi, rồi mình báo kết quả thôi chứ mình không có
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. À, à, OK, OK, OK thế cũng khá là hay, ừm, túp biết mọi người biết kết quả thì mình nghĩ cũng ờ, không mặc dù không mọi người không thể trực tiếp, gọi là, đến theo dõi bạn thi đấu đi nhưng mà vì cái phần nào bạn chia sẻ cái kết quả sau một trận đấu thì mình nghĩ là phần nào, gọi là, cùng cải thiện phần nào đó, tình cảm gia đình các kiểu nè, mọi khiến mọi người đỡ lo hơn, mọi người quan tâm bạn này ha hơn nhiều hơn. Ừm hứm.
Ừm. Ồ, hông biết là cái chuyện mà đạt mà bạn, ờ, đạt được những cái mục tiêu ở trong cái sở thích, ơ, tập gym sở thích của bạn á, kể cả tập gym hay là những cái sở thích khác này á, thì nó có ảnh hưởng gì tới, ơ, cuộc sống của bạn hay là công việc của bạn hông?
Ừm hứm. Sao, sao, sao? Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Để mà nói <clears throat> để mà ngói là chắc chắn là có ảnh hưởng rồi, đúng hông? Mà mình nghĩ là ảnh hưởng tích cực là khác, tại vì bạn nghĩ khi mà đạt được mục cái mục tiêu nào đó cho cái việc mà mình làm mình mình thích á, kìa, thì chắc chắn nó sẽ, ừm, gọi là, không chỉ có tạo nên niềm vui đâu mà gọi, kiểu, nó tạo cho bạn cái động lực, cái, gọi là, n cái năng lượng tích cực á để bạn làm những cái công việc khác trong công việc hay là trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn. Bạn khi mà bạn đi tập gym đi, thì, mình cảm thấy là, kiểu, mà tự tin hơn rất là nhiều, tại vì không những là sức khỏe mình cải thiện nè, vóc dáng cải thiện đi, mà khi mà mình chinh phục được cái, gọi là, cái, gọi là, một cái mình đặt ra một cái mục tiêu nào đó mà chinh phục được nó á, thì mình cảm thấy cái, ờ, có sự tự tin rất là cao, thành ra là nhiễu cho dù là mình mình có gặp cái khó khăn nào trong cuộc sống nữa thì mình cũng nghĩ là mình có thể vượt qua được, đó, kiểu như vậy. <inhales> Đồng thời là cái việc mà bạn đi tập gym hàng ngày cũng tạo cho bạn rèn luyện cho bạn cái thói quen, cái tính kỷ luật á, kìa, để kiên trì với một cái cái ha việc nào đó. <inhales> Thì mình nghĩ là khi việc tập gym khi mà một người bắt bắt đầu á, thì mọi người rất là khó khăn trong việc mà để có thể duy trì cái động lực đến phòng gym. Mà bạn mà có thể kiên trì mà không bỏ cuộc giữa chừng á, thì, ề, cái thói nó tạo cho bạn một cái thói quen, gọi là, ờ, trong cuộc sống luôn, tính là không có, ơ, gọi là, sao ta, kiên trì với lại công việc. <inhales> Để mà mình không thể đòi hỏi một cái việc mà nó hoàn thành hoặc là mình đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn được, cái gì nó cũng phải đòi hỏi một cái quá trình rèn luyện, phát triển lâu dài. <inhales> Đó, thì chính cái việc mà duy trì thói tập ờ luyện tập thể dục thể thao như vậy á, thì nếu mà chiếu vào trong cái cuộc sống á, thì bạn cái việc mà bạn xử lý cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống nó cũng giúp phần nào cho bạn. Ừm hứm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, <tsk> mình cũng thấy cái chuyện mà đạt được cái mó một cái cột mốc gì đó ở trong cái việc mà mình thích á, nó giúp cho mình cảm thấy là mình, à, mình không có bị đứng yên á, mình không có bị đứng yên trong cuộc sống á, là tức là mình vẫn đang phát triển, phát triển lên chứ không có bị đứng yên.
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Giúp sao? Bạn nói sao? À, cảm giác bị đứng yên, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác. Đồng ý, đồng ý. Ngoài ra thì việc đó nó nó còn giảm cái việc căng thẳng mình đề cập ban đầu á, khi mà mình đi tập gym á, thì cái nó không giảm phần nào cái sự là, à, nó cái giúp bạn cải thiện sức khỏe tinh thần rất là nhiều, giảm căng thẳng nè, khi mà bạn đ cao không bị căng thẳng nữa thì, ừm, tâm trạng tốt hơn thì đầu óc thoải mái hơn, có thể là làm việc hiệu quả hơn, đó, ít bị stress hơn chẳng hạn. Ừm hứm, ừm hứm.
Ừm. Đúng, đúng rồi. Ừm. À, hổng biết là ngoài tập gym ra thì bạn còn có sở thích gì nữa hông ấy? Ví dụ như, kiểu, ờ, đọc sách, nghe nhạc, chơi game hay là
Sao, phầm, sao sao? Ừm, ừm, ừm. Ờ ha. Sao? Sao? Ờ, đọc sách, nghe nhạc, chơi game, ờ, thì cái đó mình nghĩ là bình thường ai con người nào ai cũng có sở những sở thích như vậy thôi chứ không phải là riêng mình cả. Ờ, mình nghìn mình cũng có những hoạt động như vậy, mình cảm thấy là, à, sở thích mà, sở thích thì mọi người có mỗi sở thích riêng nhưng mà những cái chung chung như là đọc sách, nghe nhạc hay là xem phim đồ chẳng hạn thì mình cũng có. Ừm hứm.
Ừm.

Bạn thì sao? Bạn có một cái sở thích nào mà bạn đặt mục tiêu ra như vậy không?
À, sở thích á? Ờ, mình ghét sở thích chơi, ờ, bóng chuyền.
Ừm hứm. Ừm, sao, sao, sao? Ừm hứm. À, bạn chơi thích bóng chuyền à? À há, cũng khá là hay.
Đúng rồi. Ờ, mình thì, ờ
Ừm hứm. Thường thì bạn chơi bóng chuyền với ai? Bạn chơi bóng chuyền với lại những với ai?
Mình cùng Mình chơi bóng chuyền với lại, ờ, ờ, câu lạc bộ đại học của mình á.
Ừm hứm. À, câu lạc bộ đại học luôn, wow, wow! Vậy tức là bạn là một người tham gia các câu lạc bộ ở trường đại học à?
Ờ. Thực sự thì, à, mình, à, mình, kiểu, mình muốn tập cho nó khỏe, tập cái gì đó cho nó khỏe nhưng mà, kiểu, mình
Ừm hứm. Sao, sao, sao? À, đúng rồi, đúng rồi, cũng giống mình, tức là việc cái mình bắt đầu tập gym cùng mục đích là vì cho khỏe thôi, tại vì mình cũng có khi mà mình mình còn trẻ kìa, mình cũng sống, kiểu, hơi hông hông có điều độ á, kiểu mà, là thức khuya đồ các kiểu á, thành ra, kiểu, sức khỏe nó thời điểm đó thì nó không có đến nó thể hiện là rõ đi xuống, nhưng mà sau này, kiểu, cũng có tuổi rồi á, thành ra là cái sức khỏe cảm nhận là đi xuống nó rõ rệt, cho nên mới bắt đầu tập gym để mà cải thiện sức khỏe. Còn như bạn thì mình nghĩ là bạn còn trẻ mà, kiểu, bắt đầu mà thể dục thể thao như vậy là rất là tốt.
<chuckles> Ừm.
Ừm hứm.
Ờ, mình cũng muốn tập gym nhưng mà, kiểu, mình, ờ, hơi ngại á, nên, ơ, mình chọn ờ
Ừm hưm, ừm hứm. Ừm hứm, ngại bạn ngại cái gì hè? Bạn ngại cái gì? À há, à há.
mình ngại, ờ, <tsk> ngại con người. <chuckles> Ờ.
Sao, sao? Ngại con người á? Ủa? Chứ việc chơi bóng chuyền thì bạn v vẫn vẫn chơi với con người mà đâu phải có gì đâu, thì thì làm sao nó, ưm, lại sao tới bóng chuyền thì được mà lại gym lại là không được?
À, mình hông biết nữa, có thể là tại mình hướng nội. Ờ, nếu như, kiểu, tập thể dục thì mình tập ở nhà được, nhưng mà mình đ ờ
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Sao, sao? Ừm hưm. Ừ. Ừm hưm.
ờ, kiểu, mình ngại show off cái, ơ, cơ thể mình. <chuckles>
Sao, sao? À ha, à ha. Ờ, ờ, ờ, ô kê, ô kê, <chuckles> tức là bạn mà nghi bạn ngại, đúng hông? Ô kê. Ừm hưm, ừm hưm, tại vì ba bạn chơi bóng chuyền như vậy đi, bạn chơi bạn có, ơ, sao chơi, kiểu, mà vui hay là chơi, kiểu, ơ, mà, kiểu, mà, ừm, gọi là, tí có cái kiểu mà có tính cạnh tranh á, kiểu, mà chơi mà chơi mà để, gọi là, thi đấu các kiểu thì bạn chơi theo cái, kiểu, thể loại nào?
Ờ, đúng, đúng, đúng. Ồ! Thì, ờ, cái này nó cũng chia ra từng giai đoạn. Ưm, cái giai đoạn đầu á, thì mình, ờ, mình sẽ đặt tiêu ra là mình chơi để mình, ờ, biết kỹ năng. Mình ừ.
Ừm, ừm, ừm. Sao, sao? Ừm hứm. Ưm, ừm. À, đẹp chơi mới đầu là làm quen, đúng hông? Để dần quen kỹ năng. Ô kê, ô kê, rồi sao?
Mình chơi được vị trí này, vị trí kia xong rồi sau khi mà mình, ờ, kiểu, mình đã thành thạo rồi ấy
Ừm hưm, ừm hứm. Ừm. Ừ, thì sao?
thì mình cũng có tham gia mấy cái giải nhỏ nhỏ của trường xong
À ha, à ha, tức là cũng có thể giải giải là coi như bạn cũng có, gọi là, trình độ cao chứ đâu phải ít đâu, ừm hứm.